Ừ, thời điểm ban đầu thì cũng rất nà phức tạp đấy! Ừ, nhưng mà dần dần thì, ờ, do nà, ưm, những cái sản phẩm mình dùng hàng ngày ấy thì nó cũng nà nà những cái sản phẩm mà lặp đi lặp nại rồi ấy, khi mà mình dùng quen rồi mình vứt vặt vài lần nà mình quen nà mình biết vị trí của nó ở đâu rồi. Ví dụ như nà khi mà, ừm, những cái như nà thực phẩm hàng ngày đó, thì như nà cái vỏ chuối hay nà những cái đơn giản thì mình có thể vứt vào rác cháy được luôn tại vì, ờ, đấy, thì mình dùng hàng ngày mà, mình quen rồi, mình quen với việc nà mình vứt nó vào chỗ nào rồi. Đó, thì dần dần mình sẽ làm mà không phải ừm, không bị, kiểu như, một cái áp lực gì cả, ờ, không có gánh nặng gì.
Ừm. Có lý, có lý. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Mỗi ngày mình cứ lặp đi lặp lại ha. Ừm. Thế thì cái điều gì quan trọng nhất để có thể là thay đổi cái thói quen sử dụng rác thải nhựa, đó là cái nhận thức của con người hay là cái hành động của họ?
Ừm, mình nghĩ đó nà cái, ơ, nhận thức của mỗi người, cái ý thức của mỗi người ấy. Ờ, nhiều bạn thì bây giờ nó, ưm, nhiều bạn vẫn ưa cái sự tiện lợi, tiện dụng ấy. Và ví dụ như các bạn thường nà không chủ động mang chai nước của mình đi đâu mà, kiểu, đi đến đâu nà lại mua một chai nước ở đấy, xong rồi dùng xong xong rồi lại đi chỗ khác mua chai nước khác đó. Nhưng mà thay vì thế thì, ừm, mình thay đổi thói quen của mình đi, dùng chai nước cá nhân mang nước từ nhà đi cũng nà một cách để góp phần giảm rác thải nhựa rồi.
Ừm. Ừm, cũng đúng. Ừm. Ừm, ừm. Thế bạn thấy là có cái sản phẩm xanh nào mà đáng thực sự là mình nên đầu tư vào đó hông?
Ừm, mình nghĩ bây giờ, ừm, chắc nà mỗi người lên có những cái, ờ, một set đồ riêng cá nhân đó nà gồm, à, hộp cơm, rồi nà túi đựng nước, đó, rồi nà túi. Đó, thì nà một set đấy rất là đơn giản và mà mỗi người có riêng, mình thấy là nó cũng không quá nà đắt đỏ để mà mỗi người có thể sắm cho bản thân đâu.
Rồi luôn. <chuckles> Ừm, thú vị ha!

Ờ, mình nghĩ nà chắc nà cái khu vực mà có thể tạo ra nhiều rác nhựa nhất là nà cái khu vực bếp đó ha. Tại vì, ờ, mua về ừm, tại vì đúng nà dù đã hạn chế như vậy rồi nhưng mà vẫn có một cái lượng túi ni nông nhất định mà sẽ được thải ra, ừ, rồi nà từ dịch vụ giao hàng các thứ. Thì mọi thứ khi mà đó, khi mà mua đồ, mua hàng Shopee gì đó thì mọi người vẫn đóng bằng cái túi ni nông khá là nhiều, và khi mà bóc ra thì lại nại để, ờ, rác rồi tha rác thải ra bếp. Đó, thì
Ừm, có lý. Ừm, cũng đúng. Ừm, ừm. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm, đúng rồi. Khu vực bếp là cái khu vực mà thường là tập trung, ơ, vừa đồ ăn, vừa rau củ, mà cũng những cái đồ đạc rồi, ờ, cái này, cái kia, thường là tập trung vào bếp hết, và nhất là bây giờ ha, kiểu như là, thịt, cá hay là rau củ mà bạn đi siêu thị á, họ đều để trong túi nhựa, túi túi bóng hết trơn á. Thế thì, ờm, không biết là gia đình của bạn đó, có cùng nhau thuấn thống nhất muộn những cái, kiểu như là, những cái luật nho nhỏ để mà giảm bớt rác thải nhựa, cũng như là để tiết kiệm được kinh phí hông?
Rồi. Ừm. Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Ờ, cái này chắc là, gọi nà, cũng không phải là thống nhất đâu, nhưng mà nó nà những cái luật, ừm, ngầm ấy, kiểu như nà ừ, ừ, kiểu như nà, trước mọi người hay mua những cái chai nước như vậy thì, ừm, ngày xưa thì mọi người hay vứt đi, tuy nhiên thì bây giờ mọi người hay sử dụng nại để đựng xong rồi làm những cái chai nước đông đá để trong ngăn mát ấy. Đó, thì m mọi người cũng đỡ phải làm đá, mọi người có những cái chai nước lạnh ngay, đó, thì mà đỡ phải vứt chai nước linh tinh ra ngoài môi trường. Rồi, à, ừm, rồi nà thay vì việc mà đựng những cái túi ừm, thay vì việc nà đựng thực phẩm bằng những cái túi ni nông khi bảo bảo quản ấy thì, ờ, nhà mình cũng mua những cái hộp nhựa, những cái hộp mà, ờ, bằng kim loại hoặc là bằng thủy tinh đó, thì, ờ, để mà có thể tận dụng được ừm, ừm.
Ừm. À, ai cũng hiểu. Ừm. Ừm, ừm, hợp lý ha! Ừm, ừm. Ừm, thế tầm Không biết Hai cái vật liệu mà tái sử dụng, ừm, cũng hợp lý ha. Thế thì không biết ở trong nhà bạn thì ai là người tiên phong ở trong cái việc, à, giảm bớt rác thái nhựa?
Ờ, chắc nà có lẽ nà mình ấy, tại vì, ờ, do là mình đi nước ngoài về, xong rồi mình khi mà mình về nhà mình thấy nà ở nhà vẫn còn nhiều rác quá thế nà mình cũng bảo bố mẹ mình nà bây giờ thì phải phân loại rác đi, đó, nên là rồi là những cái chai nhựa nó cũng hạn chế, đó, thì, ờ mọi người cũng rất là tích cực, mọi người ủng hộ và làm theo ấy. Mình về mình mua cho nhà mình 3 cái thùng rác để cho bố mẹ mình có thể phân loại rác một cách tiện dụng, tiện lợi hơn. Đó, chứ ngày xưa ừm.
À, vậy á hả? À! Ừm. Kỳ quá ha! Ừm, ừm. Ừm. Tức là ngoài việc bạn góp ý thì bạn thực hiện luôn cái việc đó trong gia đình của mình. Thế thì không biết là gia đình của bạn, à, mất một cái khoảng thời gian bao lâu để có thể quen với cái việc sử dụng v cũng như là phân loại rác thải?
Ừm.

Ừm, đúng rồi. Tại vì cái việc mua sắm online này, mình cũng khá không, rất nà khó để mà có thể chủ động được ấy. Tại vì thường các cửa hàng, các shop thì họ sẽ gói rất là nhiều những cái cái vỏ, những cái lớp khác nhau, đó, thì thì bằng túi đúng rồi, thì mình cũng, thường nà mình sẽ phân loại lại xem là, ờ, cái những cái hộp mà mình, ờ xem là có dùng được không, có dùng vào n những cái mục đích khác không, thì mình sẽ tái sử dụng, ừm, rồi là những cái túi ni nông những cái túi ni nông hay gì đó thì mình cũng để gọn vào và biết đâu có một khi nào đấy mình lại dùng nại hay những cái túi chống sốc mà các cái cửa hàng họ hay dùng ấy, thì mình cũng để gọn nại tại vì nhiều khi nà mình gửi hàng hay gì đó, thì mình cũng sử dụng những cái đấy để mình gửi hàng đi, đó. Thì, ờ, mình cũng cố gắng làm sao để mà, ờ, tái sử dụng nhiều nhất có thể.
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, chống sốc này nọ ha. A, tái sử dụng hả bạn? Ừm, ừm, hợp lý, hợp lý. Ừm. Ừm. Có lý ha. Ừm. Ừm, những cái ph biện pháp mà bạn sử dụng á, mình thấy nó cũng hợp lý á, kiểu như là cái thùng giấy nè, thì mình có thể xếp gọn lại, nó cũng hông có tốn diện tích, và khi mình cần thì mình lấy ra sử dụng cũng được. Thế thì bạn nghĩ là các cái dịch vụ giao hàng như vậy đó, họ có thể làm cái gì thêm để mà giảm bớt được cái rác nhựa dùng 1 lần không?
Ừm. Ừm, có chứ. Mình thấy nhiều bạn, gần đây mình có xem trên TikTok, rất là nhiều cửa hàng họ bắt đầu chuyển dần những cái, ơ, những cái túi ni nông hay túi chống sốc đó, thì họ chuyển sang là dùng giấy, để mà có thể chống sốc, ừm, thì, ờ, mình thấy đấy là một cách rất là hay, đó. Thì thay vì những cái túi ni nông như vậy thì họ chuyển sang giấy như vậy thì có thể tái chế được rất là dễ dàng, ờ, rồi nà nó cũng rẻ nữa, và nó cũng khá là thân thiện với môi trường, ừm. Nhưng mà, ờ, tuy nhiên, thì nói chung nà về số lượng, thì vẫn còn rất là hạn chế, không được nhiều bên ủng hộ, tại vì dù gì thì nó cũng đắt hơn túi ni nông mà, túi ni nông cũng sẽ phổ biến hơn rất là nhiều. Đó, thì mình hi vọng là những cái mô hình đấy phải được nhân rộng ra.
Ừm. Ồ, được vậy thì hay quá ha. Ừm, hả? Ừm, ừm. Ừm. Ừm, được vậy thì tốt nè. Cũng phải. Thì không biết bạn là một, ờ, vị trí là một người khách hàng mua sắm đi, thế bạn có bao giờ bạn góp ý, kiểu như là, sau khi mình nhận hàng xong rồi đó, thì mình inbox ngược lại với cái cái cửa hàng, hoặc là, ừm, những cái người mà giao hàng đó, để bạn, ờ, có thể là góp ý về cái việc là giảm bớt cái việc, ờ, dùng túi ni lông, hoặc là dùng những cái thiết bị giảm sốc hông?
Ừm.